Bah en fait il y a le anti anti anti et puis il y a le, heu, pour pour pour pour mais souvent il y a pas le mmh, le juste milieu de non mais je suis ni pour ni contre, je veux juste savoir ce qu'il en est <chuckles> et dans beaucoup d'infos hein, heu, c'est c'est comme ça et c'est pas évident de d'avoir le
Mmh. <chuckles> Ah ouais et donc comme
l'avis neutre.
Mmh. Et donc à part, heu, YouTube, heu, est-ce que tu as trouvé des sites, heu, d'informations fiables, heu, que tu consultes régulièrement ou peut-être des chaînes en particulier ou heu
Heu, alors à la télévision, c'est terminé, heu, il y a plus 1 seul truc, heu, qui qui soit un minimum neutre ou suffisamment renseigné. C'est l'info à la va-vite, heu, en fait plus il y a d'infos mieux c'est et tant pis si c'est pas soigné. Après, heu, c'est en fait le problème c'est qu'aujourd'hui tous les sites d'information ont un peu ce problème de vouloir publier avant les autres
Mmh, une station radio? <chuckles> OK. Mmh. D'accord. Oui, le scoop un peu.
et c'est ça donc généralement je me des infos de, mmh, d'aujourd'hui je m'en fiche un peu sauf si c'est grave, c'est urgent c'est mais je m'en je veux pas le savoir je OK, heu, j'ai entendu bon, ça me fait une belle jambe.
D'accord. Mmh. Tu penses qu'ils cherchent un peu le sensat sensationnalisme quelque part, les chaînes télé?
dans 3-4 mois Ah bah oui c'est c'est ce c'est ce qui fait vendre hein et puis bah
Mmh.
Ils ont besoin de cet argent pour vivre aussi donc <chuckles> heu, ça se comprend, mais en même temps, ça mmh, moi ça m'apporte rien. Heu, mais par contre, je me dis: «Bon voilà, cette info, je verrai dans 3-4 mois». Heu, ce qui en est dit et souvent, ben, on se rend compte qu'au bout de 3-4 mois en fait finalement, heu, l'info est totalement, heu, différente
Ouais. Ouais.